Iya. Sama nih kayak, Masnya. Aku malah enggak terlalu suka tuh yang sangat romantis dramatik gitu ya. Jadi, "Aduh ini Cinderella banget." Gitu ya, Mas, ya. Aku lebih suka tuh yang mungkin, eee, ceritanya unik dan apa ya, perjuangan gitu ya drama keluarga gitu atau, eee, pertemanan kayak Replay 1988, pernah tahu enggak? Itu film Korea juga. Eh
<chuckles> <chuckles> Heeh. Heeh. Ah. 96 atau sembilan tujuh itu kan?
Eee, yang pokoknya yang ada tahunnya itu kan tentang sebenarnya tentang pertemanan dan keluarga juga, ih aku suka banget itu, Mas.
Wah, itu lucu banget, Mbak, itu lucu banget, keren banget.
Lucu kan filmnya? Heeh, itu.
Iya iya iya. Aku tahu itu. Itu kan udah jadul kayak kesannya padahal pembuatannya kan enggak lama kan cuman kayak, eee, hanya kiasan aja. Cuman itu seru banget sih. Kayak candaannya itu tuh, eee, aku dapat gitu loh dengan kayak, eee, umur segini maksud aku, aku masih ya 28-lah. Jadi kayak, mmm, kenapa gitu masuk dan itu lucu banget. Bahkan aku sering ulang kali tuh. Iya. <laughs>
Mhm. Jadul. Enggak. Nah. Mhm. Heeh. Iya. Heeh. Aku jadi pengen nonton lagi tuh. Waktu itu udah lama sih, aku nontonnya 2 tahun yang lalu apa ya atau s kebetulan kok aku jadi pengen lagi nonton itu, heeh, jadi kangen gitu ya, Mas, ya.
<laughs> Eya. Heeh, tapi heeh? Iya, coba kalau pengen nostalgia. Mhm.
Karena filmnya berkesan. Mhm, ber iya nostalgianya itu sih. Setingnya kan jadul terus iya baguslah jalan ceritanya menurutku.
Mhm. Iya.

Mmm. Wah bagus. Iya ya ya.
Heeh. Jadi heeh, kalau kalau Korea kan banyak kan kayak series, gitu kan, ya, kayak heeh heeh, jadi kayak nunggu banget mungkin sampai beberapa episode, gitu kan. Tapi, apa ya, heeh, cuman aku sukanya dari Korea bukan kayak adegan tentang romantis atau apa, yang aku suka dari film dari Korea itu sebenarnya, a eee, misterinya dan juga aktornya terutama, ya. Itu kan mereka ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, Mbak, ya.
Serial. Mhm. Mhm. Nggak bisa berhenti lagi. Heeh. Tuh. Hmm, Iya. Betul betul betul betul. Iya, saya suka nonton film ini karena aktornya sih, jujur, Mas. <chuckles> Jadi aktor favorit saya waktu itu. Heeh.
<chuckles> <laughs> Nah, siapa ak kalau boleh tahu masih ingat nggak, eee, aktor re aktornya itu siapa itu?
Hmm? Namanya saya lupa. Coba sebutin, Mas, aktor yang Mas tahu yang main di film, apa ya, Start-Up, tahu Mas film Start-Up?
Oh. Eee, Start, eee, Start-Up yang dari Korea kan?
Iya. Start-Up dari Korea.
Heeh, eee, mungkin, eee, iya, eee, cukup, eee, lumayan yang aku tahu, yang aku masih ingat itu kan ada Bae Suzy, ya. Ya, ak aku tahu tuh, heeh, kayak Bae Suzy, terus kayak si, eee, yang jadi Wong Won In-jae itu kalau nggak salah itu Kang Han-na, ya. Yang aku masih ingat itu sih.
Aku lupa, Mas, namanya kan susah, ya. <laughs> Bae Suzy. Mhm. Ah, iya. Namanya susah sih, nanti kalau saya tiba-tiba ingat saya omongin.
Iya iya iya. Heeh, tapi yang cewek itu aku tahu sih, yang pemain utamanya itu, eee, dari Start-Up itu. Jadi, eee, mungkin yang lebih tepatnya kalau genre-nya sendiri Mbaknya sukanya apa sih? Aku kalep mmm, penasaran nih.
Mhm. Benar.

Ah itu aku belum sama sekali, belum melihat itu. Aku pengen tahu eh, Mbaknya juga nggak ngelihat?
Sama. Iya. Jadi, walaupun aku peng eee, iya aku termasuk, eee, suka nonton film Korea, tapi kalau untuk yang itu, karena genrenya itu, apa itu ya, bukan horor tapi thriller ya kayaknya ya. Pembunuhan apa, dalam permainan gitu aku kurang suka Mas. Jadi, yang terlalu sadis, yang terlalu
Oke. Iya betul, thriller Oh.
e kekerasan ya kayak gitu-gitu, aduh, malas ya. Bukan bikin rileks, malah stres gitu. Jadi, walaupun terkenal dan orang lain pada nonton, aku aku mah nggak merasa penasaran sih, gitu.
Oke. <chuckles> Oke, jadi sama nih aku makanya itu. Eee, maksud aku kalau semisal Mbak mau, aku pengen tahu gitu kan. Eh, maksudnya kalau Mbak suka, aku pengen tahu kenapa Mbak bisa suka itu. Bahkan aku belum pernah melihat. Aku lihatnya mungkin sekedar dari scroll media sosial gitu kan. Aku lihat dari komentar, "Ini seru banget. Ini kayak, eee, mesti ditonton, wajib ditonton." Nah aku belum, mmm, mengerti ya karena alasan apa gitu untuk aku bisa menonton itu, gitu kan. Ya makanya itu. Nah mhm. Aku jadi keinget ini nih. Ada kan, eee, beberapa kayak, eee, dari Korea yang di apa kan, <clicks tongue> maksudnya di-remake lagi tentang, eee, ceritanya. Mungkin Mbaknya tahu tentang Miracle, eee, Number 7 tuh?
Mmm. Oh, cerita. Mmm. Nah. Mmm. Iya, mungkin ya. Mhm. Mhm. Oh itu kan juga bu eee, sebetulnya bukan film Korea ya. Iya di-remake itu ya, film aslinya dari mana gitu. Nah, itu aku juga belum dapat linknya, kalau ada linknya aku nanti kayaknya bakal nonton juga. Tapi itu filmnya juga sedih kayaknya ya, benar nggak Mas?
Oke. Iya betul di-remake. Mhm. Sedih banget sih Mbak. Itu, eee, maksud aku
Tentang membesarkan anak ya? Kalau nggak salah.
Iya betul, membesarkan anak dan anaknya ini benar-benar kayak bisa dididik gitu loh. Dan kayak kewibawa eee, wibawaannya, kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Terus si, eee, apa ya, para eee, pemeran pembantu ini kayak, eee, mereka itu apa ya penyebutannya. Kalau bisa dikatakan mereka itu benar-benar menjiwainya dan kalau boleh nyaranin, Mbaknya bisa sih kalau pengen nonton. Itu karena kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena kita itu kayaknya genrenya sama gitu kan. Eee, dan heeh tentang kayak pengabadian seorang, mungkin orang tua, atau yang bikin slice of life gitu kan genrenya gitu, kan. Kayak nah, itu aku seru banget.
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Iya. Nonton ya. Iya iya. Mhm. Iya. Heeh. Mmm. Mhm. Gitu Mas. Iya boleh deh nonton itu. Iya nih. Wah jadi dapat masukan banyak nih. Karena memang film-film kayak gitu, apa ya, kadang bikin kita adem juga ya kayak lihat ya kadang-kadang sedih sih, kadang aku juga lebay nih ya, sampai nangis gitu nonton film-film kayak gitu tapi
<chuckles> <chuckles> Mhm. Iya!